ค่ะ แล้วก็จริงอะ ถ้าเป็นไปได้นะคะ พอเราไปดูหลาย ๆ ที่แล้วเนี่ย บางทีอะเราอาจจะ อุ๊ย! ของชิ้นเดียวกันเนี่ย อาจจะไปเจอของที่ "อุ๊ย! อันนี้มันคุ้มค่าของเงินเนาะ" หรือว่ามันอาจจะมีสิ่งของบางอย่าง ที่มันแทนกับตัวที่เด็กอยากได้ แต่ว่างบประมาณของเราไม่ถึง งั้นก็มี งั้นก็ ก็เป็นไปได้นะคะ อืม
อืม อืม อืม ค่ะ โอ้ ค่ะ ๆ คิดว่าช่วงเทศกาลอย่างงี้ น่าจะมีรายการลดเยอะอยู่หลายที่เนาะ
ใช่ค่ะ ช่วงนี้คิดว่า น่าจะมีหลาย ๆ ที่เลย ที่เขาจัดโพรโมชันนะคะ เพราะงั้นอาจจะต้อง อาจจะต้องรออีกนิดหนึ่ง อย่าเพิ่งแบบตัดสินใจกะทันหัน เพราะว่าบางทีเนี่ย ถ้าเราด่วนตัดสินใจไป เงี้ยค่ะ เราไปเจอ เอ๊อะ มีโพรโมชันเยอะกว่านี้ หรือว่ามัน มัน ยังไงอะ ไปเจอของที่มันคุณภาพดีกว่า แต่ใน ใช่ ในราคาเดียวกัน อย่างเงี้ย ค่ะ
ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม จะได้แพงกว่า <chuckles> ช ใช่ ๆ จริงด้วยค่ะ ควรจะซื้อตอนใกล้ ๆ เทศกาลมาก ๆ แต่ว่าเราไปเล็งไว้ก่อนอย่างงี้ ใช่ไหมคะ? แล้วก็ได้จำนวนที่ เอ่อ โอเคแล้ว เราก็ค่อยไปซื้อเลยแบบนี้ รอให้ใกล้อีกนิดหนึ่ง อืม เป็นไอเดียดีมาก คำแนะนำของคุณ ขอบคุณมากเลยนะคะที่ ช่วย แนะนำมา แล้วก็คิดว่า น่าจะใช้วิธีของคุณเนี่ยแหละค่ะ อาจจะช่วยได้ เซฟคอสต์ ให้มันพอดีกับงบที่เรามีด้วยอะค่ะ
ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ คิดว่าคุณครูทำได้นะคะ เป็นกำลังใจให้ครูนะคะ <laughs>
แล้วก็จะได้ครบทุกคน ค่ะ ใช่ โอ้ ขอบพระคุณมากค่ะ ยินดี ดีใจมากเลยที่ได้มาปรึกษาคุณนะคะ <chuckles>
ค่ะ ได้ค่ะ ยินดีเช่นกันค่ะ
ขอบคุณมากนะคะ
ขอบคุณค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ